Die dich, äh, so so innerlich auch sehr sehr beschäftigt? Findest findest du da keine keine Ruhe mit? Also
M hm. Also, ich sage mal so, ich hm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich sage mal so, ich bin generell jemand, ich, ähm, kann so Gedanken ziemlich gut beiseite schieben und sage mir dann immer so: „Okay, du konzentrierst dich jetzt auf das, was vor dir liegt.“ Aber so in ruhigen Momenten, wenn ich jetzt Auto fahre zum Beispiel, das sind ja s so gute Momente zum Nachdenken. Ja, da kommt das dann schon auf. Weil ich finde, es ist dann ja oft so, dass man so 'n bisschen zwischen verschiedenen Polen auch hin und hergezogen wird. Also also, bei mir ist eine ganz große Leidenschaft das Reisen zum Beispiel.
weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm.
Also, ich war schon in mehr Ländern als viele andere Menschen, und ich möchte auch noch in viel mehr Länder, also, einfach weil mir das Spaß macht. Aber seien wir ehrlich, also, äh, was bringt das jetzt irgendwem, wenn ich in 100 Ländern war? Also, außer dass ich vielleicht so 'n bisschen öfter auch darüber rede, wie nett Menschen auch in anderen Kulturen sind, weil es gibt ja schon so Leute, die denken, dass also, außerhalb Europas sind alles irgendwie so Dritte-Welt-Länder und Kriminelle oder so. Da kann ich dann halt 'n anderes Bild zeichnen, aber am Ende des Tages, ja, wer hat da halt was von, außer ich, die halt diese Reisen macht? Ähm, aber es ist etwas, was mir Freude bereitet. Dann ist es so, dass, ähm, ich so 'n bisschen schreibe äh, und da so 'n paar Ambitionen habe. Ähm, gut, wenn man so was veröffentlicht hat, ist es natürlich so, das bleibt halt, auch wenn man selber stirbt. Ähm
Mhm, ja. Mhm.
äh, ja, aber
Vermächtnis, ja.
ja, aber im Prinzip ist es ja auch so 'n Ego-Ding, so zu denken, ne, weil also klar, ich habe auch schon mal 'n Leserbrief bekommen oder so, aber, äh, ich bin jetzt auch nicht Nietzsche. <chuckles> Also, keine Ahnung. Ne, also, ich keine Ahnung, ich schreibe halt manchmal so 'n bisschen für Zeitungen und so. Aber, ähm, genau, also, ich habe jetzt noch kein Buch veröffentlicht. Äh, wäre aber schon auch so 'n Traum. Hm, dann hat man halt manchmal so einfach diese blanke Lebensrealität. Man muss irgendwelche Jobs machen, um Geld zu verdienen. Ähm, also finanziell habe ich jetzt sicher noch kein Verne Vermächtnis, aber dann denke ich mir auch wieder so: „Mein Gott, ich sollte auch mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen“, weil die werden zum Beispiel auch älter, und das ist ja auch wichtig. Und ach, na ja, du merkst, ich bin jetzt nicht so jemand, der so 1 Ding hat und da halt so voll drauf fokussiert ist.
Wow, was machst du denn alles, wenn wenn ich fragen darf? Ah, okay. Mhm. Ja, ich ich ich merke schon, ich verstehe auch. Ähm, also, das ist jetzt keine keine Frage, die dich in so 'ne Lebenskrise auch stürzt, ja? Daran hast du jetzt nicht irgendwie zu hadern. Du, du, äh, f hinterfragst nicht deine deine Existenz, sondern bist einfach interessiert und, äh
Äh, ne, äh
fragst dich, o ne, ho holst du irgendwie vielleicht vielleicht das Maximum irgendwie so raus für dich?
Ja, also ich

Ja, also ich weine jetzt nicht deswegen, um Gottes Willen. Aber man f also ich habe halt ich bewundere manchmal so Menschen, die haben irgendwie ein Ziel. Also, für die gibt es wirklich nur dieses eine Ziel und da sind sie so hundertprozentig drauf fokussiert und so bin ich aber nicht. Also hast du jetzt ja allein schon aus meiner Aufzählung gemerkt.
Genau. Ja. Ja.
Ähm, und ich meine, wenn ich da jetzt auf so 'ne philosophische Metaebene, äh, gehe, ganz ehrlich, wenn man jetzt 'ne Nacht im Techno-Club verbracht hat und da 'ne sehr gute Zeit hatte und mit 'n paar Leuten nett gequatscht hat, also, dann ist das zwar kein Vermächtnis, aber es ist halt hundertmal besser als, äh, weiß ich nicht, Kriegsverbrechen zu ver begehen. <snorts> Also, ich glaube, also und irgendwie, also, Asche zu Asche, Staub zu Staub, wir sterben halt eh alle, weißt du? Aber trotzdem denke ich mir ma manchmal so, dass, ähm, es gut wäre, so 'n bisschen klarer zu sein vielleicht. Ich weiß es nicht.
Ja klar, ja. Mhm. Ja, da da da gibt's jetzt aber gibt's da so so Beispiele oder Erlebnisse, äh, woran du da woran du an diese Frage immer immer wieder erinnert wirst, wenn du dir über bestimmte oder wenn dir bestimmte Situationen vielleicht passieren?
Hm. Hm, ja, also ich glaube, es ist so 'n bisschen so 'ne Frage des Fokus beziehungsweise 'ne Frage der Zeit. Weil wenn ich so 'n paar manchmal hat man ja so Monate, da macht man total viel so Jobs, einfach um Geld zu verdienen. Das wir sind dann natürlich nicht die gleichen Monate, in denen ich, äh, super viel schreibe oder super v viel Zeit mit meinen Freunden verbringe. Also, man hat ja nur 'ne begrenzte Anzahl von Zeit. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die finde ich total cool, die ist 40 und die sieht aus wie 23. Ähm, und die hat so 'ne Lebensfreude und also, sie ist Zahnarzthelferin, was auch 'n bisschen witzig ist, weil sie was ganz anderes studiert hat, aber auf jeden Fall ist sie jetzt Zahnarzthelferin und, ähm, na ja, sie ist halt Mama, sie ist geschieden und könnte sich auch vorstellen, noch mal zu heiraten, aber also, ich würde sagen, sie ist vor allen Dingen so 'n sozialer Mensch, der das Leben feiert. Also, sie geht halt viel aus. Sie, ähm, ma ma kümmert sich um ihr Kind natürlich, äh, zieht sich auch immer hübsch an. Also sie, äh, macht das alles mit sehr viel Achtsamkeit und Hingabe und das gefällt mir sehr gut. Also
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also sie ist jetzt sie ist jetzt jemand, die hat die hat, äh, sich wahrscheinlich vorher irgendwie was anderes vorgestellt. Sie hat ja was anderes studiert, hast du gesagt. Sie hat auch 'n Mann gehabt, sie ist jetzt, äh, geschieden. Habe ich das richtig verstanden? Also, s sie hat ja so so so Abbiegungen, äh, auf ihrem Lebensweg genommen, mit denen sie vielleicht gar nicht äh, die die sie gar nicht machen wollte, mit denen sie gar nicht gerechnet hat. Aber sie kommt dir trotzdem so als als lebensfroher Mensch rüber, ja? Also die
ähm Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Genau, also, sie kommt mir wirklich in dem Sinne als vorbildlich vor, als dass sie das Leben wirklich so feiert und, ähm, also, ich habe zum Beisp
Ja. Und vielleicht auch so nimmt, wie es ist, ne?

Ja, manchmal fragt man sich ja schon so: Was ist das eigene Vermächtnis im Leben? Und, ähm, ja, ich finde, das ist so 'n so 'n zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, am Ende des Lebens, ähm ich hatte witzigerweise heute sogar noch so 'n Gespräch mit 'nem Unbekannten, und, ähm, da haben wir halt über Abschlüsse geredet und Geld, und er meinte auch so: „Ja, was willst du halt damit machen? Irgendwie kannst du ja auch das Klo damit tapezieren.” Und, ähm, auf 'ne Art fand ich das sehr erfrischend, ähm, weil ich glaube ja jetzt auch nicht, dass man auf 'nem Sterbebett liegt und dann darüber nachdenkt. Aber, ja, ich finde, es gibt da halt so viele widersprüchliche Dinge, über die man so denkt und irgendwie habe ich da nicht so 'ne Klarheit. Also, können wir da ja mal drüber sprechen.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, wir können ja mal 'n bisschen darüber so sinnieren. Ähm, ist das so 'ne Frage